Мгм. Ну, действительно интересно. А вот, есть ли, может быть, какие-то, а, техники, как, э, концентрироваться на чём-то позитивном? Вот как начать, э, визуализировать и настроиться, а, перед сном на какой-то позитивный лад, потому что, ну, визуализировать, э, оно получается, но зачастую какой-то негатив и как бы не хотелось. С трудом, м, получается настроиться на какой-то позитив, потому что всё равно, ну, эта вот тревожность, беспокойство они присутствуют и как-то перебарывают т т э, а, позитивные мысли. Вот, э, может быть, есть какая-то вечерняя рутина или вот, э, ещё что-то, что может помочь избавиться от негатива и настроиться на позитивный лад?
Да, я понимаю, что тревожность она в сейчас имеет больше силы, потому что, ну, время такое, да. И поводов для того, чтобы тревожиться гораздо больше, чем поводов для того, чтобы радоваться. Но имеет смысл, знаешь, что попробовать? Вот, э, проанализировать твои мечты, твои вдохновения, да, и где-нибудь, э, зафиксировать на бумаге те вещи, о которых те нравится думать, вот, больше всего. Да? И перед сном можно 1 из этих вещей выбирать и концентрироваться именно на ней. Допустим, представлять, как там по прошествии, а, какого-то количества лет у тебя там будет дом, а а, ну, в общем, в в в всё, что нужно твоей душе. Вот, да-да, и представлять себя именно в этих обстоятельствах и как бы представлять, как ты будешь, э, там ездить на отдых, как ты будешь, э, там заниматься организацией, э, порядка дома, как ты в общем будешь все вот эти вот детали делать, да? И это будет полезно, потому что в будущем тебе не придется об этом беспокоиться, у тебя уже все будет готово. И плюс это будет тот самый позитив, который будет тебе помогать настроиться на правильную волну.
Мгм. <chuckles> Полная чаша. Мгм. Да, действительно интересно. Вот, э, не приходило мне в голову то, что стоит, наверное, это фиксировать и записывать на бумаге, потому что, ну, так вот если думаешь, то тяжело что-то идёт в голову, а если это зафиксировать на бумаге, то, э, что-то дельное и выйдет. Поэтому спасибо тебе за эти советы. Обязательно послушаюсь и, надеюсь, это мне поможет, э, наладить режим и свою вечерней рути
Да, я желаю тебе удачи в этом деле. Я уверен, что у тебя всё получится.